Olha, eh, eu queria meio que te pedir alguns conselhos sobre uma situação, eh, que eu tenho passado atualmente, que é em relação a alguns projetos, assim, pessoais que eu deixei eles inacabados.
Ai sim. E quais são seriam esses projetos? São muitos, são é 1 projeto? Poderia me co me explicar um pouco melhor?
Então, na verdade, é relacionado à faculdade, eh, eu tinha começado a fazer uma faculdade, né, era uma faculdade na área de tecnologia, porque é uma área que me interessa bastante, e eu quero muito trabalhar com essa área de tecnologia, porque eu acredito que é uma área que, hã tá crescendo muito e ainda vai crescer muito mais, então eu comecei essa faculdade e eu simplesmente, hã, desanimei de fazer, eh, não sei se foi por conta de, hã, não conse não consegui ter foco, porque eu tenho TDAH. E
Sim. Sim.
E é uma faculdade EAD, né, que eu faço à distância, então eu acho que isso também atrapalha um pouco, pelo fato da faculdade ser à distância, e eu ter que me esforçar o dobro pra ter que prestar atenção em tudo, eh, ter que esclarecer minhas dúvidas, hã, de repente com professores que demoram a responder, eh, e também às vezes procurar na internet, né, as respostas, tentar, hã, tirar as minhas dúvidas com a internet mesmo. E e eu acabei me desanimando e acabei parando de fazer, né, o cu Mas eu quero muito voltar.
Entendi. Sim. Sim. E quantas e quantas Eh, eu acho que primeiro você tá certa, eu acho que é uma excelente área, a tecnologia, é uma área que tá crescendo e vai crescer com certeza mais. Agora me conta u um pouco, você fazia quantas matérias? Talvez essa coisa também de pegar muitas classes ao mesmo tempo, isso também desmotiva, você fez alguma que você não gostou, era alguma coisa com professor, ou você acha que era realmente algo disso na organização, assim, que tem a ver com você?
Aham. Então, eh, tinha a matéria e dentro da matéria tinha acho que eu diria subtópicos assim, sabe? Que eram uns 6 assim, seis seis diferentes, então eram tipo, hã, matérias diferentes dentro de uma matéria, hã, que era relacionado a à matéria principal e e pra mim eu achava muito confuso, porque, né, a área da tecnologia envolve muito códigos muitos códigos, tem que lidar com muitos códigos e e eu achei um pouco confuso, assim, e eu estava usando a internet pra me ajudar a a passar, né, e eu consegui passar no 1º, hã, no 1º semestre
Sim. Sim. Uhum.
e mas, assim, com muita dificuldade, né? Porque, eh, eu não tinha uma pessoa, assim, um professor que eu conseguisse tirar as minhas dúvidas, marcar uma vídeo chamada pra poder me esclarecer, não tinha isso, era tudo tudo por email. Então eu acho que isso dificultou um pouco assim também, sabe?
Entendo. Sim. E aí você não voltou, foi isso? Você não fez a matrícula ou você fez a matrícula e está tendo dificuldade em terminar?
Não. Eu me matriculei eu tinha me matriculado. Fiz 1º semestre e tranquei. Parei de fazer. Mas eu quero voltar a fazer, mas, assim, eh, eu quero ter uma constância, sabe? Eh, e conseguir focar melhor
Entendi. Sim. É, eu acho que é muito é, eu acho que é muito importante a constância, porque, se você desanima em algum momento ou se você realmente para com tudo, eh, como foi agora, né, que você trancou, eu acho que dá um deses assim, é realmente muito mais difícil voltar. Agora eu fico pensando, será que não seria uma boa opção você voltar, se você tivesse a oportunidade de fazer uma universidade, eh, em vez da distância, presencial com professores? Porque você poderia marcar tutorias, né, eh, na na própria sala do professor, eu acho que também a questão de você ter colegas de sala ajuda muitíssimo, ainda mais nessa área de código que eu realmente que realmente é muito difícil, né? É uma área que requer muita atenção e você comentou sobre o seu TT TDH, então eu fiquei pensando se não seria uma ótima oportunidade pra você também de a ter mais ajuda, né? Com essa universidade, né, presencial.
nas matérias. Aham. É. Uhum. É, muito. Uhum. Sim. Sim, é verdade. Eu já pensei nessa possibilidade, né? Hã, ago eu morava no Brasil, agora eu estou morando nos Estados Unidos, então, eu teria que começar em uma universidade, hã, aqui presencial e uma universidade que seja totalmente inglês. E essa que eu estava fazendo, ela era uma universidade brasileira, que tem polo aqui nos Estados Unidos, então eu estava estudando tudo em português. Eh, eu ten eu con eu falo inglês, né, eu não diria que fluentemente ainda, mas eu consigo desenrolar bastante coisa. Eh, eu falo inglês 100% no meu dia porque o meu marido é americano, meu enteado é americano. Então, assim, eu não tenho contato com brasileiro, mas eu ainda me sinto insegura, eh, de ter que ir estudar em uma universidade presencial que seja totalmente em inglês. E fora que eu também tenho um outro problema relacionado, eh, à trauma de bullying na escola, que também me dá uma travada, assim, sabe, pra conseguir, eh, fazer, hã, um curso presencial.
Entendi. Sim. Entendi. Ai, eu entendo, eu acho que você deveria buscar eh, bom, 2 coisas, que é uma, se você tá morando num país novo, assim, a universidade é um excelente ponto também de criar amizade, criar vínculos para fora dos vínculos que você já tem com a sua família, né, com seu marido. Eu acho que isso super le uma uma assim, sobe muito o seu grau de amizade e de também porque você troca muito, né. Você precisa, eh, de auxílio, vocês precisam conversar. Eu também acredito que, eh, eu já passei por isso, eh, eu também faria essa situação de, hã, conhecer gente, e num país novo com o inglês, que eu entendo, mas é a maneira como você tem de fazer essa de errar, né. É melhor errar na universidade do que errar num trabalho. Então pra você já construir essa confiança do seu inglês, em relação também a uma fala mais relacionada à tecnologia, com esses, né, a gente sabe que tem esses códigos, eh, seria legal se você tivesse oportunidade de já testar isso na universidade, pra depois você trabalhar com mais confiança. Realmente o bullying é uma coisa horrível. Eh, é o é muito mais comum durante o mo o momento de escola, eu acho que na universidade, eh, costuma ser menor, né. Porque as pessoas têm trabalho, as pessoas tão uma outra, né, eh, visão também da realidade sobre a a universidade, a a grande maioria das pessoas também já trabalham, já tem sua vida. Então eu acho que talvez valeria a pena fazer uma matéria, ver se você se adaptaria ou fazer uma coisa meio híbrida, meio, eh, na na universidade, né, e no computador, eh, talvez poderia ser uma boa solução. Agora se você realmente sente muito mais confortável no português eu acho que você deveria, eh, buscar alguns professores ou alguma enviar algum correio a algum email à universidade e perguntar quem poderia ser um tutor seu, quem poderia fazer um ac né, um acompanhamento melhor pra você.
Sim. Aham. Certo. Uhum. Sim. É verdade. Uhum. Aham. Sim. Sim. Uhum, é, é verdade, faz bastante sentido isso que você disse. E uma coisa que eu lembrei aqui também, que é uma coisa que me preocupa, né, de repente, você tem um conselho pra me dar sobre isso, é que eu tenho 28 anos, né, eh, eu já me for eu já me formei no Brasil, me formei em recursos humanos, fiz 2, eh, pós-graduações no Brasil, e agora eu quero mudar de carreira, e tals. E aí, eh, aqui nos Estados Unidos, eu acho que as pessoas elas começam na universidade logo depois que elas saem do High School, né, logo que elas saem do ensino médio, então eu também tenho essa insegurança de, ah, eu vou começar numa faculdade com 28 anos, e aí quando eu chegar lá vai ter monte de adolescente, né, eh, de 17 anos, 18 anos, então isso é uma coisa que me preocupa também. Eh, o que o que que você me di me aconselharia nesse sentido?
Sim. É, eu acho que essa coisa Sim, eu acho que a tecnologia, né, essas carreiras estão sendo, assim, mais, eh, presentes agora no mercado, e eu acho que tem muita gente olhando isso como 2ª carreira, né. Então, tipo, não é só você que está buscando uma 2ª carreira, eu acho que tem muita gente. O legal seria você buscar uma universidade à noite, hã, ou então conversar com a coordenação da universidade e perguntar qual é mais ou menos a i a faixa etária, porque, existe muitas universidades feitas pra pessoas que trabalham, pra pessoas que querem fazer uma segunda carreira ou que não começaram a fazer, né, jovem. Eh, eu acho que o Estados Unidos também ele tem o fluxo de gente que sai exatamente do colégio e vai, mas também tem uma uma grande um grande percentual de gente que trabalha primeiro pra juntar um dinheiro pra poder, né, frequentar a universidade. Então, eu acho que você poderia dar uma p eh, pesquisada sobre esse tipo de de universidade, s principalmente sobre os cursos à noite.
Sim. Aham. Sim. Aham. Sim. Ah, é verdade. Eu nunca tinha pensado nessa por esse lado, né, e também nunca tinha pensado nessa possibilidade de que teria aí uma universidade, em que, hã, teriam pessoas mais da minha faixa etária, e que é mais pra pessoas que trabalham, né? E que só conseguem estudar à noite. Então eu acho que realmente essa é uma é uma boa dica mesmo, viu? Nossa, muito obrigada, eu gostei muito de todas as os conselhos que você me deu e vou colocar em prática, eu acho que vai me ajudar bastante.
Ai que ótimo, eu fico muito feliz de ter te ajudado.